Então, eu tô tendo dificuldade en no trabalho, e, eh eu tô recebendo muitas tarefas, eh, que que não são pra mim, sabe, não foram as que combinadas para o meu cargo, eu estava precisando conversar com alguém pra entender se é coisa da minha cabeça, ou se se é todo lugar é assim, porque é um dos meus primeiros trabalhos e é algo algo totalmente diferente. Então, às vezes, você tem alguma dica, alguma coisa que você possa me ajudar com isso.
Uhum. Claro, lógico, eu tô aqui para te ajudar. Eh, só preciso saber um pouquinho mais a respeito disso. Eh, como é que você se sente assim? Qual qual é exatamente a situação que te deixa, eh, nessa, eh, nessa dúvida, né, com esse medo? Conta um pouquinho mais pra mim, por favor.
É é que recentemente eu comecei a trabalhar com com o meu tio, sabe? Ele ele é uma pessoa muito
Uhum.
eh, muito boa, mas também é uma pessoa muito difícil de lidar. E eu gosto muito dele, por mais que que ele seja difícil de lidar, a gente sempre teve uma relação muito boa. Só que agora, trabalhando junto, eu fico me sen eu tenho um um certo medo de desapontar ele, porque ele fica sempre falando que quer que eu pegue o e o lugar dele de gerência. Então ele quer sempre me treinar para ser, eh, parecido com ele, mas eu sinto que eu não tenho esse perfil. Até que eu não quero mesmo fazer isso. Acho que nem é para mim esse trabalho, sabe? Só que eu fico com um um sentimento de culpa, porque ele me ajudou muito no começo. O e esse trabalho, na hora quando estava acontecendo ali a pandemia, me ajudou muito. Mas depois eu fui fazer outras coisas aí e aí ele precisou de ajuda de novo e eu voltei, mesmo não querendo. E aí eu fico sempre com esse medo de desapontar, de falar não. E eu não sei como lidar com isso.
Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Entendo. Hum. Uhum. Entendi. É, então, na verdade, o que eu entendo é que você nem queria voltar dessa segunda vez. Você voltou por um sentido de, eh, de responsabilidade, de gratidão, né, por ele ter te estendido a mão na época da pandemia, não é isso?
Isso mesmo, eu não estava conseguindo nem colocar essas palavras, mas você conseguiu definir muito bem.
Poxa vida, né? É é realmente é uma situação bem delicada, né? Ainda mais que é um familiar e com uma pessoa que você tem um uma estima mesmo, né, que você, eh, você m-me parece que você admira, né, esse tio, você acha que ele é uma pessoa, eh, fora da curva, né? Uma coisa assim, não é?
Ah, com certeza, ele ele me ajuda desde sempre, sabe? Eh, foi ele quem me deu o meu primeiro computador, me deu meu primeiro curso de inglês e então ele sempre estava perto e sempre acreditou em mim mesmo, não é? Ele sempre estava me incentivando a fazer coisas que me levava pra frente, até mesmo quando eu achava que eu não conseguiria aprender inglês, ele foi lá e e me ajudou com com isso. Então, eu tenho esse sentimento também de gratidão, né? E aí fica mais difícil ainda, eh, desvincular uma coisa da outra.
Uhum. Ah! Puxa! Ai, que que, mas que legal! Poxa, que legal! Uhum. Claro, poxa vida, eu eu tô entendendo realmente agora por que que você não consegue dizer "não", né? Eh, mas vamos lá, vamos tentar analisar mais friamente, né, sem sem ser tanto assim pelo coração. Eh, vamos ver o que que tá acontecendo, né? Então, hã, você diz que você não é o seu sonho, não é o que você almeja ficar no lugar desse seu tio. A empresa é do seu tio, não é isso?
Isso, a empresa é dele.
E ele não tem, eh, familiares, assim, filhos, que ele possa colocar no lugar é s ou seria só você mesmo?
Hum, não, filhos não. Ele até tem um um o marido dele trabalha com ele, mas claramente ele não quer seguir nesse nessa ideia também. Ele é uma pessoa que trabalha ele é formado em outro ramo, então ele tá fazendo isso também só pra ajudar ali, mas ele já tem uma melhor, hã, tal talvez um jeito mais fácil de falar "não", ele só fala que não quer fazer e eles estão resolvidos entre eles. Eu acho que é por ter uma relação mais parea, né? Agora eu, como sobrinho, eu não me sinto nesse nessa posição.
Uhum. Entendi. Ah é, mas ali é um casal, né? Sim. Uhum. É, até porque você tem toda essa história, né, dele dele ter te, eh, co confiado, não não só confiado, mas apostado em você, né? Você se sente, eh, na obrigação de devolver isso, né, de alguma forma, não é? De pagar de volta isso de alguma forma, né?
Sim, exatamente. E e aí, fica cada vez e at até também têm outras coisas que acho que torna difícil dizer "não"
Entendi. Uhum.
porque, eh, talvez aí já é mais de mim, né? Não é nem tanto por causa da relação, nem nem isso, mas porque ele v me vê como uma pessoa que consegue fazer essas coisas. E eu já tentei falar de jeitos diferentes de que com eu não consigo, <chuckles> eu percebo a maioria das vezes que eu não consigo fazer, porque eu não tenho essa essa veia de liderança, sabe? Eh, e eu até consigo fazer, mas é é algo que, ao bem curto prazo me desgasta muito, então
Aham. Uhum. Entendi. Não é uma coisa natural pra você, é uma coisa que você, eh, precisa despender muita energia pra fazer aquilo que ele faz com os pés nas costas.
Exige muito esforço. Disse tudo, é isso mesmo! E aí, têm coisas que ele bate o olho e já sabe a solução, sabe como aplicar, coisas que eu demoro horas e, às vezes, dias pra pensando e elaborando, ali. E aí, mas o nem é esse é é um dos problemas, né? Acho que o problema principal é o que você já havia tocado, né, é que eu não me vejo fazendo isso, não é algo que eu quero fazer, mesmo porque, eh, eu acho que eu tenho até essa essa visão ma mais idealista sobre o trabalho que eu consigo fazer que eu consiga fazer um trabalho que ajude de verdade as pessoas e não só pra ganhar dinheiro, sabe? Então, eu me sinto mal também com isso.
Entendi. Entendi. Uhum. Ah, entendi, você queria você quer fazer, na verdade, um outro tipo de trabalho, mas ainda relacionada à mesma área que você faz?
Ela elas podem se encontrar, eh, porque hoje o que eu faço é a parte de TI numa empresa de consultoria. E aí, de como formação eu sou designer, designer pra jogos digitais e e antes eu fazia jogos educativos, jogos pra pessoas com deficiências e esse tipo de coisa.
Ou Uhum. Uhum. Uhum. Hum! Ai, que interessante!
Sim, e aí eu acabei que eu mud tive que mudar né, por causa de tudo isso que eu comentei com você e outras coisas
Nun Sim.
tive que mudar pra que, hã, eu pudesse pagar as contas e acabou que eu fiquei preso nesse nessa su situação.
Claro. "Peso" realmente é a é a palavra, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa você diz que é uma empresa de consultoria. E talvez, será que essa consultoria não podia começar a ampliar pouquinho, né, e e abarcar aí alguns outros, hã, alguns outros segmentos, como, por exemplo, o segmento de, eh, dessa dessa área de educação, pra você, de repente, conseguir ir pra uma área que você goste e aí você começa a gerenciar essa área, de repente?
É uma é uma boa forma de pensar. Eu, pra ser sincero, eu nunca tinha pensado nisso, viu? Eh, eu acho que é possível sim. Ia precisar de de um esforço também, porque é claro, né? Normalmente, quem já tá nessa nesse mercado é quem consegue se manter. É difícil entrar, né? A gente observa isso. Mas não é impossível, com certeza, não. E e se tiver e aí, no caso do meu tio, é sempre se tiver uma boa remuneração, ele vai aceitar. Então, se a gente, eh encontrar uma forma de ser bem remunerado pra fazer isso, eu acho que é é bem possível sim. Eh
Uhum. Sim. Claro. Uhum. É, então, tem tantas empresas, hoje em dia, que fazem isso, né? Aquela coisa do is instructional designer, né, o design de eh, de instrução mesmo, né? Se você conseguir, de repente, ter um um cliente assim, eu acho que você vai se sentir mais à vontade pra tentar buscar, eh, algo que seja na sua área de expertise, né, de de experiência, e e você vai se sentir mais à vontade, de repente, pra pegar um projeto, liderar porque eu acho que o que eu entendo é que hoje você não consegue fazer isso porque é uma área que não é muito da sua, eh, que eh, que que chega muito, eh, que te brilha os olhos, né? É mais ou menos isso, não é?
Uhum. É verdade. É verdade, não, é é muito verdade, porque quando eu comecei ainda no primeiro emprego, e aí era de de designer, né, nessa área de educação mesmo, eu liderava uma equipe e foi a a primeira vez que eu trabalhei e eu já liderava uma equipe, já trabalhava como líder ali, então faz todo o sentido.
Uhum. Aham. Tá vendo! Então, não é um problema que você tem um problema pra liderar, você tem problema pra liderar uma coisa que você acha que você não entende muito bem. Seu tio é muito bom nessa área. Né?
E que eu não concordo muito. <laughs> Sim, é verdade. É, eh, eu vou fazer isso. E você tem, hum, a alguma dica de como eu posso encontrar, eh, esses possíveis clientes?
Olha, no LinkedIn você tem muita coisa, inclusive, eh, tem as empresas que, por exemplo, você pode procurar as empresas que estão contratando os instructional designers pra você ter uma noção de quem trabalha com isso, né, e aí você entra em contato com essas empresas, você pode até, de repente fazer um benchmarking, ver quem são os clientes dessas empresas, né, pra tentar abrir aí pouquinho o seu portfólio, né, melhorar aí a aumentar a gama de clientes pra essa área.
Uhum. Legal. Faz todo o sentido. Nossa, eu vou fazer isso, e talvez se eu traz trouxer essa e essas dicas que você está me falando para o meu tio, talvez ele se interesse e me ajude a fazer isso também, né, porque pode ser de interesse dele e é algo que pode ser bem remunerado com certeza.
Claro, eu tenho certeza que ele vai te apoiar, como ele te apoiou desde a infância lá, né, ele sabe que você tem, eh, todo o potencial, não é, só precisa achar qual é a sua área mesmo, algo que faça brilhar os seus olhos, né?
É verdade. Olha, eu gostei muito de conversar com você, me ajudou muito falar e ouvir as suas dicas, e eu vou com certeza aplicar o que você me falou. Espero que dê certo.
Ai que bom que bom, viu, foi muito bom mesmo, obrigada por comprar compartilhar a sua história comigo, espero realmente que você consiga encontrar o seu caminho, que você ache aí uma um segmento, uma área que você se interesse e consiga realmente ficar ali a par, juntinho aí com o seu tio, na mesma no mesmo nível que ele.
É, eu espero que sim, hã, muito obrigado, e eu volto aqui para te contar esses detalhes viu, tchau, tchau.
Ah, eu vou adorar, volte mesmo, obrigada viu, até uma próxima.
Até.
Tchau tchau.